Здравствуйте. Так такой вопрос: Вы бы выбрали путешествие на машине или на поезде? Что вам больше нравится?
Здравствуйте. Мгм. Ой, знаете, мне кажется, сейчас у меня немножечко, может быть, поменялось, э, моё мнение, но мне кажется, я всё равно выберу на поезде.
Ага. Ага ага. На поезде, да? А почему?
Мгм. Ну, это эстетика, знаете, чисто так из окна смотреть, это я бы сказал, я немножечко романтизировал, а, <chuckles> вообще представление о поездах. Хотя в реальности А? Ну да, <chuckles> именно. И реальность я сам знаю, вот.
<chuckles> А. Ага. Ну, ев и, ну да да, ага. <chuckles> Ага. Нет, ну, европейские поезда- они неплохие, там же быстро всё, да, да, вот там не сидишь сутками, как, например, из Москвы во Владивосток, да, там это? <chuckles>
Мгм. Ну, это да, это да, э это точно, м э единственное, что вот эти, э, великолепные пейзажи, которых я надеялся Но это немножечко, как говорится, преувеличение оказалось, э
<chuckles> Ага. Ага. А вы а вы а вы где ездили?
Я, получается, м, на территории вот с Франции, Германии, Польши вот так путешествовал. Были красивые.
Ага. Не, ну, там, по идее, это красиво должно быть. Не не не н из поезда не видно, да?
М. Как сказать. Наверное, потому что это боле больше был сезон всё-таки зимний. А, потому что и до ну, и осеннее было красивое, видел, но вот, знаете, как-то, м не всегда не всегда, скажем так. Мгм. Но красиво было точно. Да.
Ага. А, ага. Мгм мгм. Не всегда, да? Ага. Мгм. Зимой, наверно, голые деревья мешали, да, то есть это красивее, когда с зелеными листиками, да? <chuckles>
<chuckles> Да-да-да. Мгм. Ну, это, да, это точно. Ну, а вот вы как, что предпочитаете больше всё-таки?
А, я я вообще, наверно, всё-таки машину бы предпочла, хотя я вообще сама не очень-то вожу, да. <chuckles> Можно сказать, вообще не вожу уже м нез много лет. Но это очень удобно в плане того, что можно добраться, ну, во всякие труднодоступные, да, места.
Мгм, да. Вот, ага, понимаю. Мгм. Да. Абсолютно, мгм.
Э, потому что поезда они далеко не не везде ходят. И если вот, э, доедешь до какой-то точки, там всё равно нужно либо автобус брать, э, ну, либо там опять же машину, да? <chuckles>
Мгм. Ну ну ну да.
М, вот. То есть это в целом удобнее: сел и поехал, вещи закинул, ну вот. Но, а, поезда я бы хотела вот я видела, м, э, на "Ютубе" поезда швейцарские, когда вот там такие, э, огромные окна, да, от от пола до потолка, и вот он едет, вот, э, э, ну, сквозь горы, да, там всё, ну, и оч очень красиво.
Да. Мгм. Да. Вот. Да. Мгм. Вот это было бы великолепно. Да да. Вот такое тоже люблю очень. Как бы вот
Да. Ага, г А вы такое ездили на таком поезде, не?
Н нет, в том-то и дело. Как бы, э, вот планирую, скажем так, попробовать, а, как говорится, м, потому что очень много всего. Но и вот на машине же, с знаете, просто
<chuckles> Ага. Мгм. Ну, конечно.
Передвижение, я бы сказал. Вот дело в передвижении, да, как бы намного удобнее. Поэтому, да, предпочтение- это я
Ага. Да да-да, ага. И особенно, когда не вы водитель еще, вот это вот вообще идеально.
Абсолютно, мгм. <chuckles> Это там, наверно, лучше. Мгм.
М, ну вот я й й да, я как раз так и ездила, что вот не я была водителем, поэтому мне вот всегда нравилось. Самой я, м, не знаю, м, так как я в вообще неопытный водитель, очень мало я водила и много лет назад, то, ну, я б сама не рискнула бы ехать именно в какую-то поездку, да, вот прям путешествие. Если только вот <chuckles> в соседний город, да. <chuckles>
Мгм. Мгм. Понимаю. Да. Мгм мгм. Ну, вот то же самое, в принципе, <chuckles> как говорится. Мгм.
По П по трассе да. Да, а вы, кстати, водите сами, да?
Нет, в том-то и дело. <chuckles>
А, ну, вот сюда. Я тоже, можно сказать, не вожу, у меня тока это российские права, и это не м, уже, наверно, скоро мен т обмен им нужен уже. Вот а, а в Испании это нужно всё заново. То есть нету обмена, а, и нужно прям совсем заново, то есть учиться в автошколе, сдавать экзамены все, то есть и у и устный, и практику. Э, ну, то есть это это и довольно дорого, и это очень много. У них там вопросов что-то там типа 10 000, ну вот реально, я там я не преувеличиваю, это так вот и есть эти. Они, конечно, похожие, но, тем не менее, их много, и сдавать над можно на английском сдавать, но я, в принципе, могу на испанском сдать, но дело там не в языке, а в том, что я водить не могу, поэтому там, м, ну, это сложнее всё дается, чем вот человеку, который уже водит, да, ему быстро это всё перестроился, там и, и всё.
<chuckles> М-да. Мгм мгм. А, ага, ага. Мгм. Понятно. Мгм. Интересно, мгм. Мгм мгм. Да. Понимаю, мгм, ну, конечно. Да-да-да. Ну, вот в том-то и дело. Ну, знаете, вот это вообще на новые права сдавать- это, знаете, вот того, что в Испании, не знаю, вот, э, полегче может быть. Э, в Германии, ой, ей-богу, э, у так много правил. Ну, учитывая, что как бы сами люди очень, знаете, э, пунктуальные, они они очень любят, да, вот эти все правила, то получать права здесь- это каторга, скажем так. Э, поэтому поезда существуют, как говорится, вот, мгм.
М. Мгм. Мгм. Ага. Ага, соблюдают, да? Ага ага. Мгм. Нет, тут тоже вот Мгм. <chuckles> Ну, немецкие поезда, наверно, получше ходят, чем у нас, м. Потому что у нас, э, особенно пригородная, я ж вот живу в часе езды от Барселоны, и 1 год, когда жила, а, ну, всё хорошо было, я нормально вообще не жаловалась, а потом у них началось куча проблем. Они там решали вопросы, кому будут принадлежать эти дороги, вот Каталония хотела их себе, а это вот, э, ну, центральному правительству, да, в Мадриде принадлежало. И вот сейчас это всё происходит, вот этот процесс передачи прав вот Каталонии. И это просто ужасно, то есть они стали в 10 раз хуже, э, ездить, очень часто опаздывают. У них ещё пе периодически воруют провода, они ж медные, да, их там на цветмет сдают, как бы, да.
Мгм. Мгм. Мгм. А, ага, ага. Да-да-да. Мгм. Мгм. М. Да-да-да, ага. Ну да, а <laughs> понятно понятно, <chuckles> м.
Э, просто безобразие вообще происходит. Чи чинят вот кусками эти дороги, то есть, закрывают полотно, и в итоге это, конечно же, нужно как-то объезжать, да, то есть они доходят до од до одной станции, садишься на автобус, на другую везут, но это супер некомфортно вообще вот это вот всё.
Мгм. Интересно, слушайте. Да. Понятно. Ну да, мгм. Мгм, мгм. Ну да, в этом плане, конечно же, я бы сказал, инфраструктура, скорее всего, на больше развита здесь в Германии, да, но вот
Мгм. Конечно, да. Ну, слава богу, хоть в Германии нормально, да, <laughs> с поездами, да.
<chuckles> Н это да, тут, как бы, очень любят поезда, но и с этим огромная, кстати, проблема с этими страйками, бойкоты, э. Да. Мгм.
Ага. А, ну да, у у нас тоже есть забастовки, это, конечно, это по всей Европе, да, это в особенно в Италии любят, но это по всей Европе, да.
Вот. Мгм. Вы у нас, слушайте, к счастью, вот сейчас пересталось а, перестали, а не знаю, может быть, согласились на их условия наконец-то, я не знаю. До этого каждую неделю 2 дня, представляете, э? А тоги да, потом ещё самое ужасное, что где я живу, было так, что они бастовали, знаете, компания одна, а эта компания контролирует все подземные метро всё подземное метро, и получается, автобусы, и к троллейбусы, и вот это всё, о Мгм. Практически всё, кроме, а, надземних а, надземных в новом метро. Ой. Слушайте, это просто ад. Я если с одной точки до другой точки, к которой обычно дохож э, доходил за, ну, 50 минут то ли 40, э, в здесь это было 1 ну, 1,5 часа. А, м с с 1000 пересадками это просто ужас был. М-да, я ещё ходил, м
Ага. Ага ага. Ничего себе, по 2 дня ещё? Ага ага. Ну, то есть, в общем-то, всё они контролируют, да? <chuckles> Мгм. Ага. Ага ага. Ага. Ага ага. Ну да, з Ну да, то же самое, да, ага. Ну, вот у нас очень некомфортно. <chuckles>
М-да.
Ну, т тут уже, не знаю, с забастовками ничего не сделать, они, эм, если хотят, то вот будут они, да, это делать, да.
<grunts> Ой, ну, они да, н Как говорится, да. Но они ещё так просто просили, э, получается, м, я на этот с сама компания говорит, то есть это невозможно, <chuckles> так как бы, э, так, вот такие условия.
Мгм. <laughs> То есть им тоже надоело, да?
Ну, получается, потому что если у них на эти там среднестатистические платят им где-то, ну, 2,5, да, а, они просили да, ам, они просили ещё 800 сверху на каждого на каждого рабочего, а, получается плюс, э, ещё отдых.
Мгм. Мгм. Мгм. Машинистом, да? Мгм. А. Ну, м. Компания, видимо, не может себе позволить, да. <laughs>
Ну, потому что, да, зачастую, если вы там, не знаю, видели очень много метро по всему миру, они на самом деле не получают какой-либо профит.
Мгм. Мгм. Мгм.
Они, наоборот, в убытках зачастую бывают.
А, то есть они метро вообще не зарабатывает, да?
Зачастую вот так и бывает, да. Я помню, эм, мне как-то попадался рилс про московское метро, что ли, а, и то, как оно каждый год теряет миллиарды рублей, м.
Кошмарно. Ага. Ага. То есть даже московская не зарабатывает с их этими перевозами людей огромными? Мгм. Ничё себе!
И в видите? Ну да, м, как бы и к каждый год поэтому и повышаются цены на эти билеты и тому подобное, а, или даже иногда месячно.
Мгм. Слушай, а ра раз они и так в убыток, да, работают, да.
Да, как бы, <chuckles> как говорится, я даже не знаю, как они к как это всё вообще происходит, если честно. Мгм.
Да не знаю, почему они не зарабатывают ничего.
Ну, у нас в относительно ещё дешево стоят билеты, если честно, потому что, если сравнивать. Да, в Германии по сравнению, как бы, с другими, может быть, местами в Европе, в Англии или в в Америке вообще. Мгм.
Мгм. В Германии или где, или в это, о ага. Мгм. Ну, в Англии вообще это, ну, там-то, конечно. У нас, кстати, при пригородные поезда, а, с 22 года, а, бесплатные абонементы стали, но щас вот они планируют вроде как их заканчивать, хотя вот уже 3 года прошло. Не знаю, как они собираются заканчивать, люди тоже привыкли, и к тому же с таким качеством поездов ещё ещё там, наверно, как-то терпели, ну, ладно, хоть бесплатно, да? <laughs>
Мгм. Мгм, о, интересно. Ага. <laughs> Ну да. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Мгм, абсолютно.
А тут а тут если ещё платить, потому что если платить, то абонемент будет в месяц, ну, наверно, 100 евро примерно. Ну, то есть это ещ ещё и 100 евро платить за вот такую работу поездов, ну, это просто будет ещё больше зайцев, даже зайцами ездит куча народу даже сейчас, то есть и вот бесплатные абонементы, да, то есть о <grunts>
Понятно, да. Ну ну ну. Мгм. М, а всё, ну да. М. Ой, слушайте, а эти штрафы, вот эти там контролеры, <chuckles> это там как там? Мгм.
Ой, они они вообще внимания не обращают. Они, во-первых, контролеров уже не ходят, раз такой вот, э, абонемент, когда они перепрыгивают вот, э, через турникет, они там что-то пытаются им, но никто им особо это, если вот схватят сразу перед, да, <chuckles> тогда
Ага. Да-да-да. Мгм. М. Интересно. Слушайте, а у нас здесь серьезно, у нас здесь прям. Мгм.
Вот. Та там просто система абонементов, там покупаешь его за 10 евро и через 4 месяца тебе возвращают эти 10 евро. Потом покупаешь следующий, э, значит, сезон, а, ещё на 4 месяца на 10 евро, и опять возвращают. И они даже так не могут купить, то есть они же вернут их, да, они всё равно не покупают. <laughs>
Мгм. Н-да. М. Мгм. Понятно. Мгм. Мгм. <chuckles> Ой. Слушайте, интересно, у нас всё-таки прямо серьезно как-то воспринимают вот этот, э, билеты, да, ты, если ты без билета, то штраф 60 евро. А.
Ну, в в, конечно, у в вас там просто контролёры ходят, у нас не не особо. Мгм.
Х очень много. Ну вот, кстати, интересно, потому что у нас всё-таки, я бы сказал, на намного больше людей с зайцем, потому что нету как раз таки этих, эм, как вы сказали б турникетов, нету вообще, то есть, э, здесь, э, да.
Мгм. Турникеты, да? А. Я п я помню, как в Германии её нужно самостоятельно, да, там, проштамповать этот, э
Да, это как бы на совесть, скажем так, но вот, э, если там в какой-то момент зайдет контролер и спросит, где билет, то всё, как говорится, не убежишь, можешь попробовать убежать, но у них там свои люди везде как бы стоят зачастую, э, поэтому далеко не убежишь <chuckles> в этом плане. Вот. Мгм. Да.
Мгм. Мгм. То всё, да, попал, да. <chuckles> Ну, это, конечно, ага, м, поэтому, и да, я помню, как в Германии давно я вот в Берлине была, и я и я.
Мгм. Да, я тоже в Берлине, так что да.
<grunts> Ага. И я сначала вообще не поняла, думаю: "Заходишь, да так, без без всяких препятствий", думаю: "А ф где вообще, да-да?" <laughs>
Бывал там, да. Мгм. Мгм. Как думаешь, бесплатно всё па па поеду, <laughs> да-да-да.
Не, ну, я за я понимала, что не бесплатно. Я помню, я тогда на платформу спустилась и увидела, что там есть и продажа, да, автомат, и тут же про пробить можно вот этот вот, э, билетик. Мгм.
Ага. Мгм. Да-да-да, обязательно надо пробить, как говорится, а, насчет да, конечно, ну, то есть, то, что-то ой, я забыл, а я не знал, как говорится, здесь тоже не сработает, получается. Мгм. Заяц. Мгм. Абсолютно, да и, если честно, намного дешевле купить сам билет, он стоит под 58, да, и это, знаете, это и метро, и это и автобусы, это и
М. А т а то а то тоже, да, штраф будет, да? <laughs> Ну да, не незнание закона не освобождает от ответственности. Да. <laughs> Ну. Ага. А, ну то есть по вс вся система, да?
Да, и даже региональные, то есть вы можете на региональные авто эти поезда садиться. То есть, если вы там есть, да, то есть вот вы с Берлина можете в Мюнхен нормально на региональном, он как бы немножечко помедленнее, чем вот эти платные, но слушайте
Ага. А, даже региональная. Ага. Не, ну, зато зато по абонементу, да, всё, да.
Абсолютно, то есть всё в него включено, а, вот в этом плане очень-очень удобно и выгодно получается. Мгм.
Ага. Да, но это очень классно, так что тут только метро и автобусы, вот они в одной системе, и можно по 1 билету. А поезда, вот, э, которые пригородные, это уже другая система, это у них уже другое название, да, то есть они даже, когда соединяются в 1 станции, там нужно переходить и менять билет. То есть вот, э, вообще с супер неудобно. Я даже, э, э, не могла так выйти из аэро в в аэропорту. То есть я приехала на одну ветку, они там высадили опять же со своей этой забастовкой. Я поехала по другой ветке уже, а выйти не могу. И мне сказали: "А это вот другая уже система, иди покупай отдельно билет на выход". Я говорю: "Ну супер вообще, да". <laughs> Еще это не выпустили даже.
Мгм. Мгм. Ну вот, видите, да. Мгм. Господи, господи, прям да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. М-да, да. Ну всё. Ой, слушайте, интересно на самом деле
Не, ну да, то есть это даже не по моей вине было, то есть я-то ехала по ветке, ну, которой у меня билет, а, они высадили и сказали: "Едьте по другой". А там у меня уже не было билета, да.
как говорится. Мгм. М-да. Понимаю вас абсолютно. <laughs> Ну да-да-да, запутано всё, так понимаю. Спасибо большое.
Ну вот, да, г да, спасибо.